私最近、自分で自分自身のことを
いえ。
責めてしまいがちなので、どうかそこを助けて欲しいです。
うん。 あ、分かりました。どういう場面で自分を責めてしまいます？
そうですね。特に過去に1度やらかしてしまった大きい失敗があるんですけども、それがえっと、新卒で入った旅行会社を
うん。 ええ。 はい。
ええ、2年足らずで辞めてしまったっていうことに、ずっと後悔してるんですね。
あ、そうでしたか。ええ。
はい。当時は、ええ、コロナ禍だったので、あのま、そうなっても仕方がない状況ではあったんですけども
うん。 うん。
ただ私が退職してから、何日か経ってすぐ旅行の仕事も始まって、ええ、残っている同期たちはみんな楽しそうにしてたので
ええ。 ああ、はい。
その様子を見てからは、もうずっと「辞めなきゃ良かったな」とか「自分も戻りたいな」っていう風に思ってしまっているので、そこをどうか助けて欲しいです。
ああ。 ああ、なるほど。じゃあちょうどあれですか？じゃあ辞めてしまった理由は何かあ、なんだろう、辞めたくないけど辞めてしまったっていう感じなんですか？
そうですね、自分の中でやりたいことっていうのも、まあ、あったのはあったんですけど、それもじゃあ、その会社員を続けながら、じゃあできなかったかって言われたら、そうではないですし
うん。 ええ。 うん。
まあ、あとは、コロナでこう先行きが不透明だったので
はい、うん。
もうそういう不安な状況がずっと続くのであれば、もう自分から辞めて環境を変えてしまった方がいいっていう風には思ったんですけど、ただ旅行の仕事が嫌になって辞めたとか、そういうことではないので
ええ。 うん。 うん。 ああそうでしたか。そうんうん。
ああ、良かれと思って辞めたことが、結局その自分の首を、ええし自分で締めちゃってるなっていう状況ですね。
あ、ああなるほど。でまあ、その時の判断はやっぱりこの周りの状況からもちょっとあれですよね、大変な時だったですもんね。コロナだから。ええ。
そうですね、なので、周りがいっぱい辞めていくのも見てるので、それに釣られてしまったっていうのもありますし、まあ、そういった中で、冷静な判断があんまできてなかったなっていうのは一つ反省ですね。
うーん。 うん。 あ、ああそうですか。じゃあ、それその時まあ、あの周りのね、あの同僚たちはまた仕事に復帰して、で、ご自身はその時はあの、ね、えっとまあご自身で自分であの辞めるって決められましたけど、その後に選んだ何かお仕事だったり、この生活の変化っていうのは何か納得されたことってあったんですか？
はい。 はい。 えっとですね、その後にまず、ええ、学生時代の頃、え、親しくしていただいてた先輩にですね、ええ、生命保険会社で、え、彼が働いていたので、その同じ会社に誘われて
うん。 はい。 うん。 うん。
入社をする形にはなったんですけども
はい。
ただ、そうですね、その旅行会社のことを、もう頭からとにかく忘れたいとか、目の前の生活が心配でっていうこともあって
ええ、え。 うん。
ええ、やりたくもない仕事を、もうとにかく、お誘いいただいて、すぐ飛びついたって感じだったので
あ、そうですか。ふん。
なので、もう全然長続きはせずに、また辞めてしまってっていう感じではありましたね。
ええ。 あ、そうなんですね。じゃあ、まあまあ、お仕事としては、じゃあ、前のこう辞めてしまった、旅行のお仕事の方が、ちょっと、あ、じゅご自身に合ってたっていう感じだったんですか？
はい。 最初の旅行の仕事ですか。
ええ、ええええ。
そうですね、私の中では、結構自分の、ええ、まあ、旅行を提案するっていうことが、ま、結構好きではありましたし、まあ、ただ一方で、ええ、あくまでお客様に旅行を行かせるだけなので、自分が海外に行けるわけではないっていう、その、ギャップに苦しんでたりとかもありましたけど
うん。 うん。 ええ。 はい。 うん。あ、ああ、はい。
はい。ただ、ええ、楽しい部分もあり、まあ、そうですね、そんなに苦しい思いもせずにやれていた中で
ええ。 うーん。
た、そ、嫌いになりきる前に辞めてしまったっていうのも一つあるので、はい。
ああ、そっか。うんうん。あ、なるほど。で、辞められて、ちょっと、別の誘われたお仕事がやっぱりちょっと合わなくて、辞められて、で、その後はどうですか？今も、あの、こうご自身をね、責めてしまってるとお話でしたけど、何か、あの、ちょっと改善するために、こうゆう考え方にしてるとか何か試されたことはあったりします？
はい。 そうですね、保険会社の後は、また一つ、全然関係ない会社にも転職はしたりしたんですけども、そちらの方でも、ええ、上手くいかなかったので、も、そちらもすぐ辞めて、一旦、海外での生活を1年間挟みました。
うん。 ええ。 うん。 あ、はい。 あ、なるほど。あ、じゃあ海外で生活されて、何かちょっと変わったご自身が変わったというか、ちょっと楽になったっていうことはあったんですか？
そうですね、思いっきり環境を変えることで、新しい出会いだったり、ま、刺激が大きい分、あの、ま、旅行会社を辞めてなければ、ここには来れてなかったなって思うと、結構あの、その時は、ポジティブに過ごせたかなという風には思うんですけども、ただ、その海外生活が終わって日本に帰ってくると、やっぱり、その、海外に行く前の自分と、一緒になって戻ってしまうと言いますか
うん。 うん。 ええ。 あ、へえ、え、はい。 うん。 あ。ん、ええ、なるほど。うん。
そうですね、日本に帰ってきてからも結局、じゃ、自分は何をしたらいいのか、とか考えてるうちに、ああ、結局旅行関係、またちょっとやりたいなとか、少しでもこ心がそっちに傾くと、あの時から続けときゃ良かったなって、またこう同じ考えに戻ってしまうので、何かそこをなんとかして脱却したいなっていう気持ちですね。
ええ。 あ。 ええ。 ああ、なるほど。そっか。 ああ、あ、うなんですね。じゃ、やっぱり昔の、その旅行会社を、こう、辞めてしまったことが、ちょっと後悔してれたりっていうのもあるんですか？
そうですね、はい。そのおかげで、ま、海外に行けたり、まあ、私の中では20代のうちに海外に住んでみたいっていうのは、夢としてあったので、ま、それが叶えられたのは一つ良かったんですけども。
うーん。 うんうん。 ええ。あ、はい。 あ、なるほど。あ、でも、まあ、会社を辞められたけど、思ってた、あの、理想の海外生活も体験できたっていうのはあったんですね。
そうですね。え、いいことも悪いことも、え、どっちもありって感じですね、はい。
ああ、そう。 あ、なるほど。あ、そうですか。でもなんかそうやって、あの客観的にあの感じられてるんですね。それがあったからこそ、こういうことができて、でもこういうことがちょっとまだあの不安だっていう感じで、なんかご自身のことをすごくあのね、客観視できてるのかなって感じました。
はい。 あ、ほんとですか。それは自分でも気づかなかったです。ありがとうございます。
うえ。 あ、おですか。じゃあ今はね、ちょっとまだ昔のことをね、あの後悔しているっていう気持ちも少しあるのかなと思ったんですけど、今は少しえっと、ま、日本に戻られて、新しい環境に何か、うんと、その思いを断ち切るために何かしてみみたいっていう、で、何か進まれてたりするんですか？
はい。 うん。 そうですね、今は旅行ではないんですけども、も、観光系の会社に入りまして
うん。 ええ。 へえ、はい。
在宅で今、事務の仕事をしてるんですね。
あ、ほうなんですね。ええ。
はい、ただ在宅っていう分、まあちょっと自由度が上がったり、ま、監視下にないので、ま、ちょっとあの、自由に動けたりってのはあるので、ま、仕事をしながらも、ま、色んな情報を、もう1台自分のパソコンで探しながらっていうことを、ひたすら今繰り返してますね。
うん。 うんね。 はい。 あ、ええええ。 あ、そうなんですね。あ、じゃ、今まあ探してらっしゃるから、ちょっと過去のことをちょっと振り返ってしまうっていうことがあるんですかね。
そうですね、ちょっと手が止まって、少しでもなんかその海外っていうキーワードが入ってきたりすると、お、海外旅行を取り扱う会社ではあったので、結構そっちの方に頭が持っていかれちゃうかなっていう気はしますね。
うん、え、うわ。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。なんか あの昔のね、あのちょっと数年前のこう辞めてしまったっていうことは、もう頭に残りながらも、でもなんか行動をやめずにずっと進まれているのかなってすごく感じました。
はい。 あ、ほんとですか。そう言っていただけるのは、はい、すごく嬉しいですけど、なかなか答えがね、あの出てこないっていうことに苦しんでるので、まあまあまあ焦る必要はないとは思うんですけども、はい、なかなか、はい、曇りが晴れにならないなっていう感じはしてますね。はい。
ええ。 あ。 ええ。 あ、そうですね。 ああ。 ああ。そうですか。なるほど。じゃあ今色々こうあの情報収集しながら、それでまあお仕事をされていて、何かちょっとあのヒヒントになるというか、その過去のね、その旅行会社を辞めてしまったということにこう変わるようなことって、まだ見つかるそうにはない感じですか？
はい。 見つかりそうにはないですね。まあただ新しい全く新しいものを見つけようとしても、ええ今の自分の状態じゃ見つからないので、ま、これはなんですけど、ま、おそらくですけど、まあ、これだけ海外とか旅行っていうのが、ま、執着とはいえ好きな要素でもあるので、逆にこれを起爆剤としてうまく利用できないかなっていうことは考えてますね。
ああ、そうん。 ええ。 ああ、そうですか。 うん。 あ、ええ。 あ。 あ、なるほど、すごく前向きですね。ああでもやっぱり昔からの好きご自身の好きなことっていうの、あ、もうあまり変わってなくって
はい。 はい。
いい感じですね。
そうですね、海外生活を経験したからこそ、ま、それを改めて認識できたいいところではあったんですけども。
うーん。 へえ。 そうなんですね。なんかあのすごく、なんだろう、こう昔のちょっとあの後悔っていうのがありつつも、前に向かってずっと進んでらっしゃるっていうのは、すごくそれ強い思いだなと思ったので、あの全然あの、ご自身を責める必要はないのかなって思ったんです。
はい。 はい。 ああ、ほんとですか。ありがとうございます。
ええ。なのであの、すごく頑張ってらっしゃるし、あの決してこうなんだろう、後ろ向きではないように感じたので、あのご自身にあの、そんなあの、なんだろう、進めないって思わずに今のまま、あのご自身を励ますじゃないですけど、認めてあげていいのかなという風には感じました。
うん。 はい。 ああ、ほんとですか。ありがとうございます。まあ、ただ自分の中では、もうほんとに無理やり前を向かせてるみたいな感じもしてるので、結構あのはい、たまにしんどいなって思うこともあるんですけど、まあ、そうですね、もう振り返ってしまっても、ほんとになんですかね、そ時間の無駄と言いますか、振り返ってる暇がないなって思いながらも、なんとか無理やり前向いている感じですね。
ええ。 うん。 あ、ああ、そうですか。 ええええ。 いや。 うん。 あ、そうなんですね。ちょっとあのじゃあ、そのご自身のちょっと理想とするあの方面で活躍されてる方っていう、何か繋がりがあったりとかはします？
はい。 そうですね、今でも海外生活を続けてる、ま、現地で出会った友人だったり、ま、旅行会社にその時から、私が辞めた後もまだ社員として残ってくれてる同期だったりとか、ま、色んな方がいるんですけども、ま、彼らの活躍を見ては、まあ、ちょっと嫉妬の気持ちを抱くっていう日々が続いてますね。
うん。 ええええ。 あ、はい。 ええ。 あ、なるほど。あ、そうですか。じゃあその方達に、ちょっとあの何かこうヒンヒントを貰うということはできたりします？
はい。 そうですね、ちょっと恥ずかしいですけど、またちょっとアクションを起こして、色々聞いてみようかなと思います。
ああ。 いいえ。 あ、そうですか。ええ、是非あの頑張ってください。
はい、正直なこと言って良かったです。ありがとうございました。
はい。